あえ。そう。んで私は大丈夫だった、それは。あん、ん。うん、うわ！ああ！いや、全然。あの、なんだろう、あの、みんながあの、あたしが気付いてないことにみんなが大笑いしてた。「気づいてないの」つって。「信じらんない！」とか言ってみんなに言われて。だって「ほんとに気づいてないもん」って言って。あの、そうそう、言ってて。だから逆に、ええ、その子がそうやってはんあの言ってくれたことで、周りの子達は、あたしこういうタイプなんだなっていうことを、ん、ん、もう自分から言わなくても陰陰口むじゃなない。陰口だったら、あたしがいないとこでそれ言われちゃったら、あたしすごい嫌だったけど、それ私の前で言ってくれたから、私も自覚できたし、ええ、それを、ひあの、その子達に伝えてくれたことで、あ、私がもしも今後、そういうことしても悪気がないってことを。<laughs>
ああああ、大丈夫なんですね。なんかこう恥をかかされたとか、そういう気持ちには はい。 ああ。<laughs> ああ。 ああ。 うんうんうん。 はい。 そうですね。 はい。 はい。 ああ。<laughs> あ、でもなんかすごくいいお話を伺ったような気がします。なんかすごく健全な。
そう。 あ、ほんとですか。うーん。けそうですよね、私も健全だと思った。はい。
だってはい。結構なんていうの、大人になった女の人って、うどちらかっていうと陰湿な。<laughs>
ええ。 ええええ。 ああそう。そうなのそうなのそうなの。私もそれがすごい結構ね、大人になってからの悩みだったの。
はい。でも今のその5人の、4人のお友達は、そういう仲じゃないっていう、すごくいいですね。
うん。 ええ。うん、あ、ええ。はい。 そうなんです。それも最近できたお友達なんですよ、ここれがまた。
あ。あ、大事にしなくちゃですね、そういうのはね。はい、ほんとに。
ありがとうございます。あたしもなんかね、あの、はたと思いました、なんか昨日、なんか、ああ、言ってくれてありがとう。って。ああ思ったし、私、んもうだから、あの、足踏んだこと謝れてなかったからごめんなさいって。
うーん。はい。 <laughs>
そう。<chuckles> そう。なんですよ。
あ、はい。新しい靴じゃなかったことをお祈りしておきますけど。
いや、全然覚えてないな、あたし自分が何履いてたか覚えてないし、彼女が何履いてたかも覚えてないし、下向いて歩いてないから駄目だ。
<laughs> はい。 あはは。でも足を踏んて踏まれて
ええ。
何も言わないでいたっていうのを。<laughs>
<laughs> そう、そうなの！言ってよと思って。<laughs> ほんとにほんとにそう思った。もう、だからもう、その気づいてないと思ったからいいのよ、って言われちゃった。<laughs>
言ってよ、ですよね、それは。<chuckles> うん、ふーん。